Oke, baik.
Di, eee, karya eee, HKI tuh melindungi, hak-hak royalti penciptanya. Jadi misal, misal penciptanya punya lagu dan dibawain orang, ya lagunya ta tadi itu dilindungi sama undang-undang HKI. Yang di mana kita harus, bayar royalti ke pencipta lagunya tadi, jadi gitu sih Kak.
Mhm mhm. Iya iya. Oke. Heeh heeh. Oke. Mhm mhm. Berarti ini ya Kak, eee, s Kakaknya setiap mungkin lagu cover gitu kali ya, atau mungkin, yang mau dibawakan di panggung, berarti harus ada izin, perizinan gitu ya?
Mmm. Bener banget, e kita harus, e harus izin ke pemilik lagu atau yang terkaitlah, yang, terkait dengan lagu itu. Minimal ki kita harus, ya izin lisanlah atau izin tertulis.
Oh, wah. Mhm mhm mhm. Oke. Iya iya. Oke oke, berarti Kakak ini, berarti pernah ini gak, isi acara gitu?
Minimal gitu sih. Pernah.
Oke, kan gini ya Kak, eee, kebetulan kan aku juga pernah, jadi panitia, gitu ya, di acara-acara musik mhm, betul betul banget. Dan gak jarang juga, itu entah dari MC-nya atau mungkin dari penontonnya, pokoknya waktu lagi interaksi gitu ya, sama penyanyinya itu. Banyak banget nih yang suka request, "Pak, minta tolong dong nyanyiin lagu ini, beberapa baitlah atau gimana gitu." Itu, mereka itu masih menyanyikan gitu loh Kak, kalau, pe eee, kasusnya kayak gitu, aman? Atau gimana ya?
A jadi, oh, volunteer ya? Mhm. Mhm. Oke, heeh heeh. Mhm. Eee, tergantung dari penciptanya, kembali lagi tergantung ke penciptanya Kak. Kalau penciptanya masih, eee, mentoleran itu, aman-aman aja sih. Kan
Oh, oke. Heeh heeh.
itu, eee bisa dibawa ke, urusan hukum itu tergantung penciptanya. Pe kalau penciptanya adem ayem, maksudnya terima aja, ya nggak apa-apa. Tapi
Heeh heeh. Oke. Mhm mhm.
kalau penciptanya gak terima, itu bisa dibawa ke jalur hukum, karena ada undang-undangnya, gitu.
Mhm mhm. Oke, mmm, baik baik. Ini mhm.
Kalau cuma nyanyiin se eee, dari potongan lagu, mungkin masih aman aja sih Kak, masih aman sih kalau cuma sepotong.
Heeh heeh.